Kak nih, kan aku punya tagihan atau utang yang bekas dulu gitu ya, yang mendesak gitu. Terus bagaimana ca cara menghadapinya ya, eee, untuk mengelola kewajiban itu gitu lho Kak, mengelola utang dan kewajiban mendesak gitu lho Kak.
Iya. Aduh, eee, sebentar Bu, ini kan kayaknya kalau persoalan mengelola utang dan kewajiban mendesak itu berarti Kakak ndak sendirian deh. Karena, eee, pasti banyak orang di sep di luar sana juga yang sedang merasakan yang kamu rasakan. Persoalan utang dan kewajiban mendesak itu kan persoalan, e umum ya Kak, ya di hampir di heeh. Nah cuma mungkin sebelum sebelum jauh, kita sama-sama mengulik, eee, apa namanya, saya mungkin mau tanya-tanya dulu deh konteksnya ya, eee, iya.
Iya betul. Boleh.
Yang tadi kan Kakak bilang utang lama ya, udah berapa lama memang utangnya?
Itu kan ceritanya dulu kan, aku punya kantin Kak, gitu kan. Nah, kantin itu baguslah cere waktu itu. Nah terus kita tuh mau buka lagi yang baru. Nah pinjemlah sama teman, gitu kan, eee, sekitar Rp30.000.000-lah kurang lebih, gitu. Tapi ternyata di situ enggak jalan, di kan eee, kantin yang untuk para, apa sih, para pekerja ya bangunan itu loh Kak. Kan wadas eee, di salah satu, e tempat ada membangun apartemen gitu kan Kak. Nah itu kita siapin makanan untuk para pekerjanya, buruh-buruh yang di situ. Nah ternyata, eee, di situ sudah banyak orang-orang yang buka gitulah kan. Akhirnya kita udah beli barang-barang segala macam dan nyewa tempat itu, eee, eee, raiblah uang itu kan Kak, gitu. Nah, jadi sekarang aku kewajibannya itu lah harus mencicil gitu kan ya, eee, perbulannya gitu itu, eee, siap tidak siap harus bayarlah kan, gitu loh Kak. Sementara kan, eee, kew eee, apa, aku juga punya kebutuhan lainnya ya, eee, eee, yang wajib, yang memang juga harus di apa, di di apa, di apa namanya deh, dilakukan gitu ya, ribah bukan kewajiban lain, eee, harus dipenuhi gitu loh Kak, gitu.
Iya. Oh. Ya. Iya. Iya. Mhm. Mmm. Ya. Bayar, dipenuhi. Iya. Tunggu, saya bisa tahu sedikit ya Kak, sejarahnya ini pinjam kemarin kan, itu ndak langsung-langsung aja kan seperti itu. Eee eee, Kakak langsung ngambil uang Rp30.000.000 misalnya, pinjam uang itu Rp30.000.000 langsung sekaligus dikasih itu Kak, langsung pinjam total gitu?
Dikasih langsung karena temen waktu itu dia, eee, lihat gitu se eee, apa kantin yang pertama itu bagus, Kak, ininya apa, perputarannya, gitu kan. Eee, di situ memang dekat dengan, eee, kantor dan juga waktu itu si kantor itu, kantor, eee, apa, mat pemerintah itu lagi membangun, eee, membangun apa sih ini, ruangan yang, eee, untuk apa mem mem memperbesarlah ruangan itu, nah, itu juga ada buruh. Pertamanya orang kantor itu penuh di situ, Kak, tapi karena ada, eee, membangun apa, sah salah satu fasilitas di situ, jadi akhirannya banyak buruh-buruh juga yang makan di situ gitu kan, gitu. Jadi mungkin mereka, eee, rek rada terganggu dan akhirnya men sepi tuh, Kak, itu juga. Jadi tidak sek tidak saling nutup kan akhirannya. Nah, itu jadi dua eee, pertama yang di sana dulu, yang baru itu udah tutup. Nah, lama kelamaan yang di sini juga tutup, Kak, yang bak eee, yang aku baru yang udah jalan gitu loh, Kak, gitu.
Oh, ya. Oh, iya. Iya. Oh, yang yang awal itu yang berhasil ya? Jadi makanya teman Kakak itu bisa langsung mau meminjamkan karena melihat bagus perkembangannya. Nah, apakah Kakak ini kalau bisa saya tanya lagi, pindah tempat atau gimana, Kak, maksudnya?
Betul. Betul itu. Enggak, buka baru, di tempat yang lain. Agak jauh sih, dari tempat yang pertama. Di, eee, kurang lebih 1 jam-anlah, gitu kan. Nah, tapi aku tuh pikir ada orang yang nungguin, gitu di sana. Ternyata, satu itu, terus ke-2-nya juga orangnya ternyata lama-lama, e mungkin karena sepi, jadi dia, eee, pergi gitu loh, Kak.
Oke. Oh. Tunggu, alasannya Kakak pindah dengan me me apa namanya, ke tempat lokasi yang baru itu, e kenapa memang kemarin, Kak?
Bukan pindah, Kak.
Memang ada pertimbangan, menunjuk temen tempat yang baru itu untuk buka kantin?
Bukan pindah, Kak, s jadi buka baru, 2, jadi 2.
Tempat baru, oh oh oh, iya, cabang maksudnya, ya?
Cabang maksudnya, iya, cabang.
Oh, iya, berarti Kakak buka cabang. Nah, alasan Kakak membuka cabang baru di tempat yang sekarang agak kurang bagus dan akhirnya membuat Kakak berutang itu kenapa? Apa alasannya kemarin, Kak, kalau boleh tahu?
Iya, karena di sana aku lihat prog progresnya kayaknya baik, gitu loh, ya. Karena, eee, apartemennya tuh mau mau bikin beberapa tower kayak gitu, Kak. Jadi, wah, kayaknya panjang gitu loh, ininya, eee apa namanya, progresnya baguslah, intinya gitu. Cuman ternyata ya salah salah perhitungan juga, Kak, akhirnya gitulah. Mungkin itulah ya, usaha memang harus, eee, harusnya mah, eee, terus aja dulu, yang satu dikembangkan sampai bagus, gitu mungkin, ya kali gitu ya, Kak.
Iya. Iya, baik. Oh. Iya. Iya, betul. Iya, ya bisa jadi sih mungkin begini, Kak ya, kalau untuk Kakak sendiri kan yang menggat Kakak mengatakan yang pendapatan awal, yang al teman Kakak mengataka eee, memberi Kakak dengan alasan karena melihat kan ya, break even point, mungkin Kakak sudah BEP kali kan ya, Kak. Sudah kembali modal untuk di yang pertama, makanya dipinjamkan langsung Rp30.000.000 karena jaminannya mungkin itu ya, Kak, ya, yang usaha Kakak yang, eee, apa namanya, usaha utama itu ya?
Betul. Iya. Betul. Betul Kak, jadi mer dia percaya banget, karena, melihat, eee, apa namanya, eee, BEP-nya itu, bagus kan, aku liatin gitu kan semuanya. Oh ya, per bulannya ternyata menutup gitu kan, eee, malah balik modal gitu loh, Kak. Dari, ah, yang awal kita modalnya sekian, ternyata ketutup beberapa cuma beberapa bulan kok, saya bisa kembaliin lagi gitu loh, Kak.
Iya Iya, iya. Iya. Hmm. Kakak punya pegawai yang di yang di awal itu, yang di utama itu, ada pegawainya, Kak?
Ada, ada berapa ya, 5 orang kalau enggak salah, waktu itu.
Iya. Iya. Dan itu dibayar semua pegawainya 5 orang itu dibayar, eee, bulanan dari hasil yang itu. Oh oke. Iya. Oh bayarnya perharian. Oh baik baik. Iya. Nah, eee, berarti kan Kakak mengatakan itu sudah berjalan lancar, bahkan sudah kembali modal ya yang di situ. Nah, kalau untuk Kakak sendiri, eee, sekarang sudah pernah mencoba enggak, Kak, ada lembaga lain yang, eee, apa namanya, yang Kakak coba untuk memasukkan pinjaman gitu loh. Siapa tahu, eee, ada yang bisa menjadi second, jadi Kakak bisa pecah mungkin nanti kali ya, Kak, ya? Eee, apa namanya, eee, pinjaman itu gitu, dengan tunggu sebentar, Kak, sebelum mungkin saya berikan saran-saran yang ini lagi, ini mungkin pertanyaan yang penting juga. Pinjaman Kakak ke teman Kakak itu, apakah dengan bunga atau tanpa bunga?
Iya. Nggak, aku bayar harian, Kak bayar harian, Kak. Bayar harian, iya. Betul. Oke. Tanpa bunga sih, Kak. Mmm mmm, eee, bagus heeh, tanpa bunga. Terus kalau yang tadi sa Kakak kasih tahu untuk apa, pinjam lagi ke lembaga lain untuk menutupi itu, kayaknya, eee, malahan jadi lebih sulit, nanti takutnya yang lembaga itu kan pakai bunga kan, Kak, ini temen aku sih memang tidak terlalu tidak terlalu mendes karena tidak terlalu mem apa, mem-push gitu ya kan, mem pe apa, menekan gitu kan, eee, silahkan bayar, tapi tiap bulan harus ada gitu lho, gitu, Kak.
Oh iya, tanpa bunga. Baik. Iya. Iya betul. Iya. Yah, menekan. Nah Oh baik baik, iya. Berarti itu sudah sangat baik, Kak, ya, karena tidak ada tekanan dan tidak ada bunga, berarti mungkin hanya tinggal nanti Kakak, e kalau saran saya berarti tahap awal ini, Kakak sebaiknya terus menjaga komunikasi ke teman Kakak, jangan langsung putus, jangan langsung ini, komunikasikan terus, Kak, bahwa Kakak akan terus kadi minimal komunikasinya Kakak itu setiap bulan dengan baik. Ba eee, kalau perlu kalau perlu, eee, nanti kadang-kadang kalau saya sih saran saya, Kak, ya, kadang-kadang nanti bawakan makanan mungkin, Kak, ya, sebulan sekali traktir aja kecil-kecilan gitu loh, Kak, dari dari kantin Kakak yang yang laku itu iya, jadi biar untuk sekedar menye menyenangkan saja, ya kan, Kak. Itu saya pikir se sebuah apresiasi Kakak terhadap teman Kakak.
Betul. Betul. Oke. Oh, gitu ya? Kak Kak. Sebentar, sebentar, Kak. Sebentar sebentar. Sorry dipotong ya, Kak. Yang kantinnya juga yang yang bagus itu udah tutup, Kak, akhirannya gitu loh. Karena, eee, yang apa, mungkin orang kantornya sudah tidak mau lagi makan beberapa orang paling ya, nggak ketutup. Jadi akhirnya kita tutup juga gitu loh. Makanya aku nggak bisa bayar, eee, dari masukan apa, kantin lama itu ke situ, karena jadi udah tutup itu kan, Kak. Jadi akhirnya kita aku men apa, eee, minta tolong sama anak aku aja untuk tolong bayarin tiap bulannya, gitu kan. Cuman kan kasihan anak aku juga, mereka juga pada butuh kan, Kak, gitu.
Iya. Oh. Oh ya. Oh ya. Baik. Iya. Baik. Iya, mhm. Baik, baik. Nah, Kakak kan masih punya yang untuk peralatan kantin, itu kan masih ada semua ya, Kak, ya, untuk peralatan masak segala macem. Nah, Kakak saran saya pernah nggak mencoba mengalihkan, eee, usaha ini di rumah, jadi nanti lebih online begitu loh, Kak. Kan Kakak kan, sudah punya jaringan tuh, yang di situ ada semua pegawai-pegawai yang minimal sering makan sama Kakak, berarti minimal mereka sudah tahu makanan Kakak, kebersihannya bagaimana. Nah, nanti Kakak kalau bisa saran saya yang pertama ini, jangan langsung ditinggalkan, Kak, karena itu pelanggan, pelanggan Kakak itu harus di di di aw di ini terus, Kak, dekati terus, Kak, karena mereka sudah tahu. Biasanya kalau soal makanan itu kalau mereka sudah satu kali, apalagi pegawai-pegawai kalau udah satu kali seneng tahu, Kak, sumbernya dari mana, yang masak siapa ini itu mereka akan cari, Kak. Jadi minimal Kakak ini sebenarnya sudah punya objek, sudah punya e pelanggan, jadi jangan jangan diputus langsung, Kak. Kakak bisa iya, Kakak minimal bisa sedikit-sedikit nanti masak dari rumah, kontek pegang dulu konteknya, siapa tahu mereka nanti mau yang dipesankan pesan rantangan, segala macam gitu loh, Kak. Itu itu mungkin saran awal saja ya, jadi jadi usaha Kakak nggak langsung yang blak-blak mati beneran gitu loh, Kak ya, berhenti beneran. Ini soal memperpanjang usaha iya. Nah, kalau soal, eee, utangnya, Kak, e saya pikir itu kan masih sekarang sudah ge e Kakak agak udah redaan sedikit, karena tidak ada tidak ada prioritas dari, eee, tidak ada tekanan mungkin, Kak, ya, dari dari teman Kakak itu. Nah, ya bagaimana ndak saya pik kalau salan saran yang kedua saya sih ya
Iya. Iya. Network yah. Oke. Oke. Oke. Oh siap. Oke. Betul.
Harus dari pengeluaran atau pemasukan Kakak yang sekarang itu lebih diketatkan lagi berarti ya, Kak, ya?
Betul, Kak. Jadi memang, eee
Dan mencari penghasilan tambahan iya.
Oh, iya iya. Makanya saya mudah-mudahan ini yang ide Kakak tadi untuk buka, eee, usaha apa namanya, eee, kayak, eee, menawarkan gitu mau mak apa, mak en ke mereka iya, mudah-mudahan saya mau lak apa, eee, dilakukanlah i seb eee, apa, secepatnya itu gitu loh, Kak.
Datang kan, iya, betul, iya. Iya. Iya. Iya, jadi, eee, mungkin saran saya juga, Kak, yang berkaitan dengan itu, Kakak coba print aja Kak bikin brosur, kan kalau itu ndak butuh biaya banyak ya, Kak, ya. Bikin aja di flyer untuk 1 lembar gitu kalo Kak. Jadi misalnya, Kakak dulu kan kantinnya ada namanya ya?
Oke. Iya. Ada, ada ada.
Ah, itu aja bikin di flyer, Kakak bikin ketik, bikin 1 flyer yang 2 halaman, Kak, mungkin yang dilipat dari kertas aja dulu, nanti di copy, Kak. Di print 1 a nama kantinnya itu, jadi mereka tahu, "Oh, ini tetep ada," gitu loh. Kemudian tulis nomor teleponnya Kakak, nah, nanti disebarkan di daerah situ, Kak, itu kan tidak membutuhkan anggaran yang banyak, gitu. Ini mungkin saran saya. Wah.
Eee, oke. Iya, betul. Wah, bener, ya, jadi bener bener me eee, masuk di akal juga Kak tuh untuk di apa, laksanakan idenya. Thank you banget nih, Kak, eee, atas sarannya ya, eee, apa namanya, soalnya saya belum pernah terpikir itu, karena udah, apa sih namanya, aku harus bener-bener yang, eee, ini kewajibannya harus gini gini gini, gitu kan ya, jadinya tidak terpikir kayak itu. Thank you banget, Kak, sarannya sangat membantu sekali. Oke.
Nah. Iya. Iya, sama-sama, Kak, ya. Iya. Iya. Iya, sama-sama. Semoga berhasil ya, Kak, ya. Iya, semo semoga berhasil dan, eee, apa namanya, bisa nanti mengelola, eee, utangnya dengan baik dan terbayar meskipun nanti dicicil ya, Kak, ya, semoga sukses, baik, mari Kak.
Amin. Oke, oke. Yuk.